ये तो बहुत अच्छी बात है कि कहीं न कहीं आपने अ, इसके बारे में इसकी ज़रूरत को समझा और आपको लगा कि हाँ, ऐसे टेक फ्री ज़ोन बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा तो अ, देखिए इतना आसान भी नहीं होता है ऐसा करना, लोगों को समझाना, घर में बच्चे भी होते हैं, कभी-कभी उन्हें भी अ, बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे में आप ब बच्चों या बुज़ुर्गों को समझाती कैसे हैं कि हाँ अ, ये टेक्नोलॉजी फ्री ज़ोन बनाना कितना ज़रूरी है उनकी सेहत के लिए? घर के अच्छे माहौल के लिए?
बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए मैं तो जैसे कि अपने परिवार वालों से यही कहती हूँ कि अ, एक तो ना अगर पूरे टाइम, टेक्नोलॉजी में रहोगे और इस्तेमाल करते रहोगे, तो आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है ना, वो कम हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना आजकल एकदम से एक 1 फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ रही है, फिर टीवी में कुछ और ही चल रहा है, तो बच्चों को भी ऐसा हो गया है, बुज़ुर्गों को भी ऐसा हो गया है कि दोनों-तोनों चीज़ें साथ में देखने की आदत हो गई है, तो मैं इनको यही बोलती हूँ। साथ ही साथ ना अ, मैं ये भी कहती हूँ उनसे, कि अ, कहीं न कहीं देखो रिश्तों पे भी असर पड़ जब परिवार में सभी अ, बातचीत की जगह, बस फ़ोन में ही लगे रहेंगे या टीवी में ही लगे रहेंगे, तो ब लगेगा ही नहीं कि एक माहौल है पारिवारिक सा, कुछ भी देख रहे हैं, इधर टीवी चला ली घर पे ही, कोई आउटिंग ही नहीं हो रही है। तो अ, इसलिए ना मैंने उनको बोला है कि एक समय तो ऐसा रखना पड़ेगा, जहाँ पे अ, टेक फ्री ज़ोन ना बिल्कुल हम बना सके और इससे क्या होगा, दिमाग भी अच्छा होगा, ध्यान भी अच्छा होगा और रिश्ते भी अच्छे हो जाएँगे।
हाँ जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। ज़रूर। ये तो बात है। हाँ। बिल्कुल। हुँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने रिश्तों को बचाने का इतना प्रयास करती हैं, अच्छा लेकिन आजकल के समय में ना सोशल मीडिया का कितना अ, ब कितनी बड़ी भूमिका रही है। आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी फ्री ज़ोन बनाने में टेक्न अ, सोशल मीडिया का अ, की क्या भूमिका रहती है? क्या इससे मुश्किल होती है लोगों को? आपको खुद भी क्या इसका अनुभव रहा है? ये बताएँ।
हाँ, देखिए सोशल मीडिया से दिक्कत तो काफ़ी रहती ही है, क्योंकि होता क्या है ना कि अ, सोशल मीडिया आजकल हर किसी का बहुत अहम हिस्सा सा बन गया है ज़िंदगी का, कि कहीं न कहीं हमेशा उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं न कहीं बहुत छोड़ नहीं पा रहे हैं। कभी फ्री हैं तो यूट्यूब चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, आजकल तो वो रील्स का चलन कितना चल गया है, है ना? तो उसके चक्कर से बहुत दिक्कत हो जाती है कभी-कभी। और इसमें ना बहुत ज
जी, बिल्कुल। हाँ। ये तो है। तो, आप मुझे ये बताएँ कि जब ऐसी दिक्कतें आपको आती हैं, तो आखिर आप इससे पार कैसे पाती हैं? आप कैसे कोशिश करती हैं कि जब आपको लगता है कि हाँ, इ इससे आप आपका टाइम है, जो खराब हो रहा है, कहीं न कहीं जो घर का माहौल है, वो खराब हो रहा है, समय नहीं दे पा रही हैं आप परिवार को। क्या-क्या दिक्कतें आती हैं आपको और कैसे आप इससे निपटती हैं?